Ох, ну-ка давай поподробнее, почему она, как она к тебе пришла?
А, дело в том, что эта песня меня возвращает к воспоминаниям о том моменте, когда я была очень влюблена в одного мужчину. Это было уже давно, лет 10 назад, даже больше. Э, мы работали с ним в одном коллективе, и иногда мы ходили, э, все вместе, компанией, э, работников, э, в караоке.
Мгм. Так. Ага, так, бывает такое. Да, отлично.
У нас там было, э, у нас там было караоке общее, да, и вот мы пели по вечерам. А он очень хорошо пел, у него такой, э, красивый мужской бас. Э, и вообще, когда он, э, пел, то все м молчали, слушали, это было прям очень эпично. И я помню, что он вот часто пел именно творчество Михаила Круга.
М. М. Так. А тебе понравилась именно эта песня?
Вот. А, нь мне понравилось то, что, когда он исполнял эту песню "Девочка Пай", он всё время смотрел на меня, как будто бы это было вот как-то про нас, и от этого, да да и от этого было, конечно, очень приятно, и мурашки. Я даже записывала видео, как он её поёт, потом пересматривала. Это было очень романтично.
Мгм. Ах, вот оно в чём дело. Ага. Мгм. Слушай, а вот, э, когда он исполнял эту песню, ты говоришь, его взгляд, э, был на тебя. А об этом и другие люди, окружающие, они прям замечали, что он смотрит во время исполнения этой песни на тебя? Или это был такой как бы, ну, д тайные какие-то такие, э, знаки во взгляде?